देखिए, अ, मेरी समस्या है कि कभी-कभी मैं लोगों से वादे कर जाती हूँ, कमिटमेंट देती हूँ या ओ, कुछ बातें कह देती हूँ, जो बोलती हूँ कि हाँ, मैं भविष्य में ऐसा कर पाऊँगी। खास करके होता है कि अ, घर पे अपनी बात बोलती हूँ कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर मैं उन चीज़ों पे कभी-कभी खरी नहीं उतर पाती हूँ। और जब मैं उन चीज़ों पे खरी नहीं उतर पाती हूँ, उन वादों और कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे आत्मदोष महसूस होता है। मुझे बहुत अ, रिग्रेट फील होता है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है मैंने कोई गिल्ट कर दिया है। तो, ऐसी स्थिति में मुझे अ, अपना जो मेरी मनोदशा है, वो बहुत ख़राब हो जाती है, मैं मेरे मन में बहुत ब अजीब-अजीब से विचार आते हैं, शायद मैं ख़ुद को कहीं अ, गिल्टी मान बैठती हूँ, तो मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
अच्छा। बिल्कुल, जैसे अ, वादे और कमिटमेंट शायद इंसान अ, सोच-समझ के नहीं करते शायद हालातों के आधार पे कर देते हैं, सामने वाले की परिस्थिति पे शायद वो दिलासा देने के लिए भी कभी-कभी झूठ-मूठ के वादे भी करते हैं। है ना? तो यहाँ से मेरा आपसे आपसे ये सवाल है, कि अक्सर मतलब आप के साथ ये चीज़ें हैं जो वादे करना, कमिटमेंट किसी को देना, वो मतलब आए दिन ये चीज़ें होती रहती हैं या कभी-कभार ही आप का मतलब करते हैं? अगर करते भी हैं वादे देते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो आप पहले सोच-विचार करते हैं, कुछ बोलने से पहले या फिर बस सामने वाले को अच्छा लग जाएगा तो बोल देते हैं आप?
अ, मैं सच बताऊँ तो मैं अ, वादे करने से पहले इतना नहीं सोच पाती हूँ, मुझे लगता है जो उस दौरान जो सिचुएशन होती है। तो अगर अ, मेरे अ, किसी कमिटमेंट से मुझे लगता है कि अ, सामने वाला बेहतर फ़ील कर रहा है या उसको श्योरिटी मिल रही है। तो मैं बिना सोचे-समझे ऐसा कुछ उसको वादा कर देती हूँ। और कहीं न कहीं अ, बाद में चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इंसान अ, ये चीज़ें भविष्य में बोलता है कि तुमने ऐसा प्रॉमिस किया था ये चीज़ तुमने नहीं पूरी की। तो कहीं न कहीं अ, वो चीज़ें फ़िर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील करती हैं कि शायद मुझे वो वाला नहीं करना चाहिए था। जो मैं पूरा नहीं कर सकती। जी।
अच्छा। ओह! मैं समझ पा रही हूँ आपकी समस्या को, पर देखिए हाल-फ़िलहाल में ही कोई ऐसी परिस्थितियाँ या कोई ऐसी स्थिति आई है। जहाँ पे शायद आपने कोई वादा दिया, कोई कमिटमेंट या कोई बात बोल दी कि हाँ, मैं ये करूँगी या वो करूँगी और फ़िर बाद में वो आप पूरा नहीं कर पाईं। अगर आप थोड़ा उसके बारे में विशेष तरीक़े से बताएँगी? तो मुझे शायद आपकी परिस्थिति को समझने में आसानी हो सकती है।
ऐसी कोई ख़ास सिचुएशन तो नहीं थी अ, परिस्थिति जो थी, ऐसी कुछ खास अ, वादा नहीं था। पर बात की थी मैंने अपने ही कुछ ख़ास लोगों से, कि हम जाएँगे और अ, कहीं अ, बाहर जाके डिनर करेंगे। अक्सर क्योंकि हम लोग बाहर, काफ़ी लोग हमारे जो मिलने वाले हैं, हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड सर्किल में, तो हम मोस्टली अ, महीने, 2 महीने में एक बार बाहर डिनर करने जाते हैं, थोड़ा खुद को अ, मतलब अच्छा फ़ील कराने के लिए। तो अ, मैंने वही प्रॉमिस किया कि, "अब की बार डिनर मैं कराऊँगी सबको बाहर।" पर अ, ऐसी सिचुएशन आई कि मेरी सैलरी ख़त्म हो गई और मैं अपना वादा किया हुआ, जो था, वो पूरा नहीं कर पाई। तो मेरी उस टाइम की जो सिचुएशन ये हुई कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मुझे बहुत अच्छी मतलब अजीब-सी फ़ीलिंग आ रही थी कि मैंने ये वादा किया कि वो जो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो क्या करना चाहिए था मुझे इस सिचुएशन में?
अच्छा। ओह! ओह! अच्छा, तो देखिये शायद यहाँ पे आपने मतलब पहले बोल दिया था, पर बाद में पैसों की वज़ह से शायद आप नहीं कर पाई, है ना? पर फिर कोई किसी दोस्त ने आपको पूछा नहीं वहाँ पे, कि क्यों क्या हुआ तुम पार्टी देने तो वाले थे पर अब क्या परेशानी है, है ना? दोस्तों का काम होता है परेशानियों को अ, मतलब अ, परिस्थिति को समझना और फिर उसपे अ, मतलब निदान देके देना। तो उस उन्होंने आपको पूछा नहीं किसी ने कि हाँ, क्या परेशानी है? तू क्या परेशान है कुछ दुखी है?
अ, देखिए अ, पूछा तो नहीं क्योंकि मैं उसके बाद से अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ। और ये कारण यही है कि मुझे लगा कि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उनको बाहर ले जाऊँगी डिनर पे और उनके फ़ेवरेट अ, चीज़ें उन्हें खिलाऊँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर मैं कुछ किसी के लिए कर पाती हूँ। पर सिचुएशन ऐसी हुई कि अ, सैलरी कहाँ चली गई मुझे समझ नहीं आया, और मेरे को बहुत रिग्रेट फ़ील हुआ इस चीज़ के लिए कि वादा करके मैं निभा नहीं पाई। तो ये चीज़ें ना कभी-कभी जैसे छोटे-छोटे वादे भी होते हैं, जो हम कर देते तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ें गिल्ट मन में आ जाता है मेरे। और मेरी ये ज गलतियाँ अक्सर करके मेरे से हो जाती हैं। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मैं ऐसी गलतियाँ या ऐसे वादे करने से पहले बचूँ और बहुत बार सोचूँ।
बिल्कुल, देखिए अ, मुझे लगता है कि आपका शायद ये एक स्वभाव हो सकता है कि आप परिस्थितियों पे सोचती नहीं हैं और बस सामने वाले को अच्छा लग रहा है, तो आपने बोल दिया। है ना? तो यहाँ पे तो मेरी राय यही है कि आप पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करना सीखिए। थोड़ा-बहुत कोशिश कर सकते हैं, तुरंत कोई नतीजे पर मत पहुँचिए। है ना? समझिए क्या परिस्थिति है, कैसी है। जैसे अ, अभी आपने एक उदाहरण दिया, और हकीकत में शायद ये हुआ है आपके साथ, कि पैसों की कमी आई और आप खाना, डिनर जो भी था, वो नहीं दे पाए दोस्तों को। तो आपने अगर शायद पहले से ही कुछ कहा नहीं होता, तो उनके मन में उम्मीदें जागती नहीं। है ना? उम्मीदें टूटती हैं, तो शायद दोस्त हो या कोई भी हो, उनको थोड़ा-बहुत तो बुरा लगता ही है। हालाँकि, मुझे ये बुरा लगा कि आपकी परिस्थिति आपकी सैलरी खत्म हो गई, किसी ने आपसे पूछा तक नहीं कि क्या परेशानी है? हालाँकि सबने अ, शायद कुछ कुछ न कुछ सुनाया य कि तुमने ये बड़ी-बड़ी बातें की हैं। वगैरह-वगैरह, है ना? ऐसा शायद हुआ होगा। फिर अ, मतलब आपको बुरा लगा कि अरे! यार, मैंने ये बोला ही क्यों? तो यहाँ पे मेरी तो यही राय है कि कभी भी कुछ बोलो, तो पहले एक बार आप सोच लीजिए कि अगर आप कुछ कहने या बोलने या कोई वादा देने जा रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं या नहीं? कभी-कभार अगर आपसे नहीं होता है, तो प्यार से मना भी कर सकते हैं। देखिए, उसमें कुछ बुरी बातें नहीं हैं। हाँ, हालाँकि बाद में अगर वो चीज़ें नहीं हुईं, तो ज़्यादा बुरा लगेगा। पर पहले ही आप शायद मना कर देंगे ना, तो कम बुरा लगेगा सामने वाले को। है ना? वहाँ उससे अ, वो आपसे उम्मीदें नहीं पालेंगे, और आप भी वहाँ से हल्के और फ्री हो जाएँगे कि चलिए, ठीक है, मुझसे नहीं हो क्योंकि देखो, समय आपके पास कभी-कभी कम होता होगा ना, आपको भी अपने काम देखने होंगे, खुद का जो एक पर्सनल लाइफ़ है, वो भी आप व्यतीत कर रहे हैं। तो उसमें शायद आपको कभी-कभार वक़्त नहीं मिले, तो ये चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। तो बस यही राय है कि आप कोई भी कमिटमेंट देने से पहले, 2-3 बार सोच-विचार कीजिए। फिर या फिर आप समय भी माँग सकते हैं वहाँ पे कि हाँ, ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। या कोई बहाना भी दे दीजिए, मैं काम में हूँ। बाद में मैं आपको कॉल करके बताऊँगी कि अ, हाँ, मेरा क्या ओपिनियन है। है ना? हाँ। पर देखिए, जैसे आपने अभी एक जो समस्या आपकी बताई, उसमें मतलब आपके जो रिश्ते हैं दोस्तों के साथ और सहकर्मियों के साथ, वो उसमें कुछ बदलाव आया है? या फिर आपकी दिनचर्या पे उसका कोई असर पड़ा हुआ आपको लग रहा है?
नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है मेरी अ, दिनचर्या य या मेरी दोस्ती में ऐसा कोई अ, बुरा अ, फ़ेस मेरे को देखने को नहीं मिला, क्योंकि शायद मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, वो मेरी सिचुएशंस को समझते हैं। तो ऐसा उन उनकी तरफ से तो मुझे कभी रियलाइज़ नहीं कराया गया कि औ आपने मतलब पूरे अपनी कही हुई बातें पूरी नहीं करी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए। तो, ऐसा तो नहीं हुआ पर मैं खुद में ही गिल्ट फील करने लग जाती हूँ, खुद में ही मेरे मन में आत्मदोष आने शुरू हो जाते हैं। पर अ, मेरा जो स्वभाव है, वो बहुत केयरिंग है और मैं बहुत लविंग पर्सन भी हूँ और मैं जिन लोगों से जुड़ती हूँ, हमारे दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ, तो मैं उनको अपना 100% देना चाहती हूँ। पर कभी-कभी परिस्थितियाँ अ, विपरीत हो जाती हैं और वादे और कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाती। रिसेंटली मुझे अभी थोड़ा अभी मार्केट जाना था, 1-2 दिन पहले, मेरी एक भाभी जी हैं उन्होंने बोला चलो मार्केटिंग करने चलते हैं, तो मैंने बिना सोचे उनको ये बोल दिया कि हाँ, ओके चलेंगे। पर जब अ, जिस जो डेट डिसाइड हुई थी और उन उस टाइम पे मेरे को कॉल किया उन्होंने और बोला कि चलो चलते हैं, तो मैंने बोला कि सॉरी अभी तो नहीं जा पाऊँगी, तो मुझे लगा कि शायद वो भी हर्ट हुई होंगी। तो क्या मुझे ऐसा अ, करना चाहिए या फिर मुझे नहीं करना चाहिए?
हुँ। ओह! अच्छा। बिल्कुल, करना चाहिए देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि जैसे उनको मार्केटिंग के लिए डेट फ़िक्स उन्होंने की थी। हालाँकि आपकी मदद वो लेना चाहते थे तो ये तो अच्छी बात है। आपने मतलब हाँ, भी कहा पर बाद में आप भी देखिए जैसे उनका काम है, तो आपका भी काम है उस चक्कर में शायद आपने मना किया है। तो उसमें कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है देखिए यही चीज़ें होती हैं आम तौर पे जीवन में कि जहाँ पे कभी-कभार हम कहे हुई बातों पे खरे नहीं उतरते। हैं ना? पर यहाँ ऐसा मत सोचिए कि आपने बताया, आपने मना किया तो सामने वाले को बुरा लगेगा। हाँ, बाद में भी आप उनसे फ़ोन करके बोल सकते हैं ना प्यार से कि देखिए अ, मुझे अ, माफ़ कर दीजिए मैं आप आपके मतलब मुझे पछतावा है कि मैं नहीं आ पाई। मैंने बोला था आपको, पर देखिए मेरा कुछ ऐसा इमरजेंसी का काम था। आप उसे विस्तार से बता भी सकते हैं ना, तो शायद उनको बुरा नहीं लगेगा बाद में। और देखिए यहाँ पे मेरा एक और आपसे मतलब समर्थन है कि ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर कोई बड़ी चीज़ें आप ले रहे हैं सिर माथे पे, तो बहुत ही ज़्यादा सोच के लीजिए। कभी-कभार क्या होता है कि हम ज़्यादा सोच-विचार नहीं करते परिस्थितियों पे। जैसे आपने बोला आपको अच्छा लगता है लोगों मतलब आपका नेचर है, मतलब भावनात्मक प्यार भरा। तो कहीं बार है ना लोग फ़िर उसका फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। है ना? उनको पता रहेगा कि ये कभी हमें मना नहीं करेंगी। तो अगर आपके पास चाहे कितना भी काम हो, कोई आपसे काम निकलवाना चाहेगा, तो प्यार में 2 मीठी बातें करके आपसे वो काम निकलवा भी लेगा। है ना? तो बस आप अपनी प्रतिमा एक ऐसी बनाइए जहाँ पे लोगों को दिखना भी चाहिए कि ये लवेबल पर्सन भी है और सोच समझ के आगे बढ़ने वाला एक इंसान है। है ना? जिससे आपका फ़ायदा भी कोई नहीं उठाएगा और आपको बार-बार कमिटमेंट भी नहीं देने पड़ेंगे। और अगर देती भी है आप, तो पहले सोच-समझ के फ़िर कमिटमेंट दीजिए जिससे आपको कहीं पे भी फँसना ना पड़े। है ना? इसके अलावा कोई आपकी परेशानियाँ हैं?
अ, जी नहीं अ, इतनी ये परेशानी मेरी मुझे लगता है कि अ, बहुत ज़्यादा मेरे में आत्मदोष मुझे महसूस कराती थी। आपके, अपने सुझाव मेरे सामने रखे, मेरी समस्याओं को समझा, मुझे विस्तार से आपने इस चीज़ पे चर्चा करके बताया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जिससे मैं ख़ुद में आत्मदोष भी ना महसूस करूँ और अ, जो मेरे कमिटमेंट है, जो वादे हैं वो कहीं दूसरों को बुरे ना लगे और उन परिस्थितियों को भी वो समझ सकें। आपने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया, मुझे समझा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
बिल्कुल, आपको कभी भी परेशानियाँ हुई तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू।